Та же самая ликви ограниченная экспозиция и прочее, прочее. То есть всё это можно достаточно доступным языком.
И и есть Да да-да. М м много разных тем, и можно подобрать под это. По-моему, есть вообще игы очень много разных игр, а, в в контексте финансов. А, и даже вот как, э, таких коротких в плане тренинга. Я помню, мы играли э, в университете у нас проводили на одном из предметов такую игру. М, э, эш дидь Не помню. Там, короче, нужно было как бы построить к якобы, э, швейную фабрику, э, и потом продавать вот это всё. Это такой как бы такая, ну, я не знаю, может быть, ста сталкивались с чем-то таким, есть такой тренинг- не помню, как он называется, вот, но, м, ат то тоже очень такая интересная тема. Или та же игра Кэшфлоу, да? Э к по-моему, так она называется. Э, вот. Тоже вот такие базовые принципы управления бюджетом.
Мгм. Да. Да, да. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Да. Да, да. Мгм. Мгм. Ну, есть, да, которая там может, да. Не, ну я к тому, что ей ей ей ей, да, есть. Ну, там там же самая "Монополия", и так далее. То есть понятно, что механики ты можешь изучить, но просто одно дело, когда ты подходишь к этому интуитивно, в процессе игры учишься, э, вот. Другое дело, когда у тебя есть теоретическая база, и ты на игре как раз оттачиваешь инструментарий.
Мгм. Да да да. Мгм. Мгм. Да, ну, и мне ка мне кажется, должны быть о оба фактора, оба обе составляющие, да. Н вот. И теория, и и практика.
То есть выдержку трениру Мгм. Да, но от просто там скорее там прап Да. Да, там про бизнес, а здесь действительно там бюджет ввести. Ну, просто будет там, где будет понятна цена твоей ошибки, как эта ошибка учитывается и так далее, и так далее. То есть и просто именно приближено к реальности, а не выдуманы, я в этом смысле. То есть действительно, здесь же ну н н
Мгм. Да да-да. И мь и мне кажется, такие игры могут помочь даже детям как бы вот, э, м, так сказать, не бояться денег, <chuckles> да. Вот. Что как бы можно, м, протестировать вот как-то, а, это т в такой безопасной среде, да, и не настои не настоящих финансах, да. А вот, но
Да-да-да, конечно, конечно. Ну как? Есть же от эти, как они там, о обманывают людей, эти брокерские счета учебные. Вот. Ну технически-то они же нормальные, там те выделяют тот самый депозит, ты вкладываешь во все эти активы, собственно говоря, проживаешь реальные сделки и можешь посмотреть, к чему тебя это приведет.
Мгм. Мгм. Да да-да.